Ja, kann ja auch sein, ähm, dass ich das irgendwo wieder verloren habe, oder so. Aber dann würde ich wahrscheinlich zuerst die Poliz wobei boah, gut hm, obwohl, ja, zuerst kommt drauf an, was gest was geklaut wird, wie sicher ich mir bin, dass sie darauf Zugriff haben. Wenn's 'ne Bankkarte ist, dann würde ich, glaube ich, zuerst die Bank sperren. Also, zuerst sperren lassen und dann die Polizei rufen. Aber ich glaube, die
<laughs> Ah, ja. Mhm. Ah, ja, okay, verstehe. Ja, gut, die werden wahrscheinlich auch Gas geben, ne, weil die ja auch wissen, dass es da dass dass die Leute da auch schnell so was sperren lassen. Kann schon sein. Äh, hast du so was vielleicht wie so 'n AirTag oder so was? Bist du da auch irgendwie so 'n bisschen, äh, am Überlegen, ob du so was machst?
Genau, genau. Ne, l l also, überlegen schon, aber ich habe leider so was nicht, ähm, bin kein iPhone-User, deswegen auch kein AirTag. Ähm, es gibt aber auch genau, genau. Es gibt mittlerweile ja schon Alternativen. Habe mich da so 'n bisschen informiert, aber ich weiß nicht, ob die alle so gut sind. Keine Ahnung, äh, müsste ich mich mal mehr informieren. Aber an sich ist das 'ne gute Sache. Ich wüsste nur nicht, wohin damit.
Mhm. Ja, muss ja nicht muss ja nicht sein. Genau, also so. Hm. <chuckles> Hm, gut, im Rucksack, da wird sich doch 'n Platz finden ganz bestimmt, oder nicht? <giggles>

Ah, Solidarität oder so?
Ja. Du weißt, was ich meine. Bitte?
Solidarität frei oder?
Ja, genau, genau. Solidaritä ich wollte was anderes sagen, aber das das trifft es schon sehr gut. Solidarität zu zeigen, genau. Ähm, natürlich immer nicht blauäugig oder sich in eigene Gefahr begeben, aber ja.
Ja. <chuckles> Mhm. Bist bist du danach selbst irgendwie auch, ähm, vorsichtiger geworden, was deine Tasche angeht? Ich meine, du hattest ja vorher schon so 'n schlechtes Gefühl, aber hat sich das dann noch so 'n bisschen, verstärkt, diese Skepsis?
Ja. Hm, bestimmt, ja, unterbewusst, ähm, passe ich da schon mehr auf, weil ich auch gesehen habe, wie schnell das eben gehen kann, ne? Also, sie hat da irgendwie 'n Videocall, glaube ich, gemacht oder sie hat vielleicht irgendwas für Tik-Tok aufgenommen, weiß ich nicht. Das ging ja innerhalb von 5 Sekunden, ne? Also, die sind die sind halt schnell drauf zugelaufen oder schnell vorbeigelaufen. Er hat sich kurz gebückt, reingeguckt in die Tasche und wollt grad reingreifen und, ja.
Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, so schnell kann's gehen, ne? Ähm, was denkst du denn, was für Vorbereitungen man dagegen so 'n bisschen treffen könnte? Oder lohnt es sich vielleicht sogar, Versicherungen dagegen abzuschließen?